その、たのきんトリオのコンサートがあって、それも球場でやっただんですけど、も、ほんとに豆粒で、一応なんかトラックみたいに、荷台にに乗って回ってきてくれた時に、あの、まあ、ちょっとは見えたんですけど、姿がちゃんと。でも、ほんとに豆粒ぐらいで、それ、なんか、あの、たまたま、あの、学生ん時にアルバイトで家庭教師をやってて、その、家庭教師の教えてた女の子が凄いファンだったんですよね、トシちゃんの。で、あの、親になんかせがんで、友達と、で、私の
はい。 ええええ。 豆粒。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 はい。ああ、はい。 ええええ。